Ой, знаешь, хотела с тобой поделиться такой проблемой, она меня беспокоит, наверно, вот с тех пор как у меня появился телефон, а, потому что отключить его прям полностью я просто не могу, знаешь, при приходят иногда супер важные звонки там и сообщения, вот, но, конечно, о, то, что он включен- это невероятно отвлекает, да, каждый день, каждый час и там иногда и каждую минуту, а, и я пытаюсь с этим что-то делать там, отказываюсь там от подписки на какие-то каналы, да, где-то ставлю беззвучный режим, вот, но на 100 %, конечно, не получается очистить. Вот, и знаешь, м, мне мешают и визуально приходящие вот эти уведомления, и звуки, да, потому что всё-таки звук мне приходится оставлять, знаешь, могут позвонить из школы в любой момент и могут позвонить с любого номера, вот, и, слушай, но отвлекаюсь я от всего, да, там, и от домашних дел, и от работы, и так далее, вот. Иногда я пытаюсь себя уговорить, что, окей, там необязательно что-то важное пришло, необязательно идти смотреть, вот. Но иногда приходится. А, когда-то я, конечно, могу выключить телефон, да, но чаще всё-таки приходится держать его включенным. Но, знаешь, я прям чувствую, что, а, концентрация моя, знаешь, э, от этого очень страдает, хотя иногда и нужно сконцентрироваться, да. Вот, может быть, ты что-то посоветуешь, чтобы всё-таки ситуацию эту улучшить, потому что я уже, знаешь, просто устала от того, что, а, день насыщен вот этими уведомлениями и их как-то невероятно много, вот. Буду рада любым советам, любым рекомендациям, вот, потому что хочется этот вопрос решить.
Поняла. Поняла. Поняла. Так. Я понимаю, да, что действительно мир меняется, сейчас всё в телефоне, да, и, э, в бумажном виде много документов сейчас отсутствует, всё в интернете, всё в телефоне. И вот это вот, э, давящий фактор того, что как будто бы вроде и жизнь идёт, а, а она проходит в большей так такой степени в телефоне, и то, что ты уже задумываешься о том, что надо это минимизировать- это уже хорошо, что ты понимаешь, что тебе нужно вот это, так скажем, про э, этот простор от вот этой цифровой, там, знаешь, от, м, гаджетов различных, да, от вот этой вовлеченности в свой телефон, и то, что хочешь, да, а, отдохнуть и чувствовать себя, знаешь, таким независимым человеком от вот того мира, да, того, что вот этого виртуального мира. Мы обязательно с тобой разберемся, да, как вот это можно уменьшить, уведомления, цифровые отвлечения, да, для, так скажем, дл для тебя. И у меня вот к тебе вот несколько вопросов. Скажи, пожалуйста, вот какие приложения и сервисы та чаще всего тебя отвлекают? Вот поделись, пожалуйста.
Да. Очень, да. Ой, ну знаешь, есть 2 мессенджера, в которых приходят сообщения, вот это, наверно, прям самые основные, а, 2 э, ф фактора, да, и которые меня отвлекают. И, м, их, не ну, не то чтоб их никак не отключить, да, а дело в том, что просто приходят еще сообщения, знаешь, и по работе в эти мессенджеры, да, плюс еще школьный тоже чат- чат родителей, находится там. Ну вот. Ну, это, наверно, основная причина, по которой я не отключаю. Да, ну, в общем, да.
Так. Поняла. А есть какие-то еще другие приложения, например, там, не знаю, распродажи какие-то, э, какие-нибудь там сервисы одежды, вот, ф какие-то еще такие приложения, где ты, вот, можешь отключить эти уведомления, такие сервисы у тя присутствуют?
Ой, знаешь, к сожалению, да. Вот <chuckles> я про них даже не подумала, а сейчас я понимаю, что, да, м, приходят уведомления постоянно. Ну, некоторые полезные, будем считать, условно, да, о том, что пришел заказ, а некоторые- это же реклама, да, там у нас новая скидка и так далее. И они приходят, да, несколько раз в день. Вот ты права, это прям пункт номер 1, да, который можно отключить. Вот. И после нашего разговора я обязательно это сделаю в первую очередь.
Так. А вот скажи, пожалуйста, вот сейчас, вот у тебя, вот сколько времени ты наблюдала, смотрела, сколько времени ты проводишь обычно вот в телефоне? Вроде, кажется, просто посмотрела, э, ответила, выключила, а вот сколько времени? Ты анализировала?
Ой, знаешь, я недавно даже решила посмотреть, потому что я знаю, что есть вот этот, э, раздел в телефоне, да, когда он, о учитывает сколько й экранного времени в день. А, я пошла в этот раздел, но к счастью или к сожалению, почему-то этот учет не велся в последнее время. Но я знаю, что когда я проверяла это, да, на прошлом телефоне, там было, по-моему, часов 5. Но я знаю, что у моих подруг некоторых там может быть часов 8. Я не представляю вообще, насколько это возможно, то есть мне кажется, что у меня-то уже много. Вот эти 8 часов, да, и я вроде бы много и не смотрю в экран, да, но суммарно на набирается вообще такая цифра. Я думаю, что сейчас примерно так же, ну, может быть, меньше. Вот. Так что м, да, я, кстати, включила, э, этот счетчик, да, который следит за временем, вот, надо будет заглянуть и проверить теперь.
Так. Ага. Ага. Так. Да. Вот то, что ты описываешь, да, действительно, это вроде цифры и пугающие цифры, да, 5 часов, а я могла там, если в целом взять эти 5 часов, что я могла бы, да, там сделать. В сутках 24 часа, из них там 8 часов, да, сплю, а 5 часов я в телефоне, да. И вот эти вот ощущения того, что, вот, ты смотришь на это, вот, с этой точки зрения- это, действительно, ты думаешь, блин, а, дис у, на меня это давит, да, вот. А, вот, это, а, ты молодец, да, что ты смотришь на это, ты говоришь: "Я хочу что-то поменять". Да? Вот у меня для тебя вот несколько вариантов есть, да. Во-первых, попробуй вот с того, что можно выключить, да, пи почисти все приложения, тут же будет ли это, приа приложение какой-то одежды, да. Зайди в настройки и выключи вот эти уведомления о распродажах, ад уведомлениях тому, что они снизили цену, да? О да. И, а, когда тебе нужно будет, ты сама возьмешь и зайдешь, да, туда. Вот, уве оставь уведомление только для тех там, да, для того, что тебе нужно: это звонки от близких, да, действительно срочные сообщения, там и пара по работе, по учебе, как ты сказала, ребенка, да. Всё остальное- без звука, да, и баннеров различных вот этих, то, что, а, вот там стар стартует распродажи или вот смотрите у нас там появилась "купи там 2 вещи и 3 в подарок", всё равно увидишь его, да, и не будешь, знаешь, там вот дергаться. Вот таким образом, да, начни, так скажем, с тишины по умолчанию. Вот так.
Да. Именно. Супер. Да. Отлично. Конечно. Ой, согласна с тобой. Да, я знаешь, проведу ревизию. Я, конечно, давно хочу навести порядок в телефоне, удалить приложения, которыми я не пользуюсь, да. Но, для начала, хотя бы уведомления надо убрать, потому что когда я начинаю убирать эти приложения, я смотрю на них и всегда думаю: "Так, вот это мне пригодится, этим я воспользуюсь и этим тоже". А потом, знаешь, я на них смотрю уже через какое-то время и не понимаю вообще, для чего это приложение, да, и могу удалить, потому что не понимаю, зачем я его скачивала. И, слушай, проблема, да, еще с этими группами, на которые я подписана, особенно, в "Телеграм", а, потому что, да, часто бывает, м, там какие-нибудь блогеры, да, они могут завлекать в свой канал, да, чем-то там очень привлекательным, там, скачать какой-нибудь документ, а потом я эти подписки не убираю. Вот я понимаю, что вот эти баннеры от всех вот блогеров, они самые такие, м, раздражающие, на самом деле, потому что они приходят много раз в день, эти уведомления, да, а, и их бесконечно много. И я как-то, знаешь, пыталась чистить и убирала в архив эти чаты, но каким-то образом они потом возникают опять в активных чатах, вот надо их просто удалять, э, знаешь, без сожалений, на самом деле. Вот я думаю, что это будет 2 чем я займусь после того, как от у уберу уведомления.
Ага. Так. Да, отлично. Мгм, так. Поняла. М-да, это тоже хорошая, а, идея того, чтоб почистить вот все свои ненужные телеграм-группы, да, э, потому что они очень тоже сильные так скажем, диссонанс вводят тебя, да. И вот знаешь, еще попробуй очень хоро хорошо, то есть после того, как ты почистишь там приложения и пр и, э, различные группы, да, создай, вот, окно тишины, да, вот. То есть не весь де да, это не весь день без телефона, а достаточно, знаешь, первые 30 минут после пробуждения не трогать телефон, да, и последние 30-60 минут там, знаешь, а, грубо говоря, за час до сна, да, не трогать телефон. Это очень, а, так скажем, снижает тревогу, то есть при этом ты там, знаешь, не заставляешь себя полностью убрать телефон, да, но при этом ты понимаешь, что ты уже что-то делаешь, и поэтому еще попробуй, э, знаешь, отсортировать приложения, то есть по почта, э, на второй план, прило соцсети в папку, знаешь, чтоб тебе нужно было каждый раз, когда ты хочешь куда-то зайти, нужно было сделать несколько телодвижений, а не так, что ты открыла телефон, и у тебя там "Инстаграм" и "ТикТок", и "Ютуб", и почта- всё в открытом де до дес действии рядом.
Да. Супер, да. Да. Да, супер. О, это супер идея. Я, знаешь, я иногда даже думала, но до сих пор не сделала, ну, я хотела это сделать- взять вообще все приложения, которые есть на рабочем столе и, ну, по крайней мере, большую часть их поместить просто в 1 папку, да, и тогда, вот, действительно, между тем, чтобы к ним перейти, а, да, и открытием его будет вот этот вот шаг, который, может, да, тебя вообще остановить от того, чтобы пользоваться этими приложениями. Да, ну, и вообще это уберет вот этот беспорядок, да, на рабочем столе и вот эту вот легкодоступность. Классная мысль, я бы, знаешь, оставила, может быть, действительно, что-то самое важное, ну, там, 1 мессенджер, да, и, там, почту, например, да, там, камеру и так далее. Вот. Так что, да, идея очень хорошая.
Да. Ага. Поняла. Да, то, что вот таким образом, вот благодаря там различным действиям, маленьким действиям, маленьким шагам, главное, на себя не дави. Здесь очень важно вот эту вот не переступить вот эту грань, да, когда ты там заставишь себя там всё удалить, да, и ты такая и ты такая ты такая: на меня надавили, да. Чтоб вот этого ощущения, да, что на тебя там надавили, что там, знаешь, перешагнули, ты сам себя поддавила, да, под какое-то то, что ты не хотела дела главное, маленькими шагами достигать вот это вот цифровое отвлечение, да, при этом то, что, вот, а, на тебя не будет так сильно давить телефон. Если вот такими маленькими-маленькими шагами плавненько ты будешь у переходить там, что-то убирать, что-то у отключать, да, а это потихоньку будет потихоньку будет у тебя превращаться уже в такую привычку, что у тебя вот эта цифровой зависимость от телефонов и гаджетов, оно будет снижаться с каждым разом.
Да. Да, слушай, ты права, что можно делать это пост постепенно, да, потому что, действительно, нужно время даже на то, чтобы все эти группы удалить, например, в "Телеграме". Их настолько много, мне кажется, у меня там час уйдет на то, чтобы это подчистить, да, потом на очистку, а, экрана вообще, да, от приложений тоже, наверное, еще час уйдет, я думаю, да, буду один день одно делать, другой день- другое. И постепенно к этому привыкну, потому что, да, мне, знаешь, просто надоело, что я столько времени трачу на это, да, и суммарно это как будто бы, там, 1 секунда здесь, 1 секунда там, а в итоге, да, это просто минуты и часы твоей жизни- это, конечно, очень обидно. Ой, спасибо, что вообще, да, помогла, да, мне разобраться с этой темой, вот. Я рада, что мы с тобой наметили вот такие шаги, а, и какой-то план образовался по очищению этого цифрового пространства, вот, и мне понравилось это выражение "цифровое окно", этот "детокс", да, можно сказать. Да, и буду вот практиковать, вот, знаешь, сделаю прям много таких окон. Да, спасибо тебе огромное за поддержку. И обязательно, конечно, обращусь к тебе за помощью ещё.
Да. Так. Да. Да, спасибо за то, что ты затронула такую тему, да, за то, что ты вот переживаешь о ней. Я надеюсь, что все те советы, которые я тебе дала, ты ими воспользу вспользуешься, у тебя всё получится. Желаю тебе удачи. А если у тебя еще останутся вопросы, я всегда рядом.